うんうんうんうん。
どうしようもないじゃないですか。
そうですね。どうしようもない。うん。
はい。 そういうのに気を使うっていう意味であれば、ま、自分でメンテナンスとかちょっと挑戦したいと思って。ま、実際にやろうと思ってる方とかだったら、田舎の一軒家もすごいありだと思います。
うん。 うんうん。うん。 ああ確かに。え、そうですね。自分のなんか理想を自分で作りたいっていう人は、なんか。うん、そんなになんかあの家も密集してないような田舎がやりやすそうですよね。うんうん。
はい。 はい。 そうですね、やっぱりすあとはなかなか家が密集してるとできなかったりするので。
いや、そうですよね。音とかすごい気になります。<chuckles> うんうん。
そうなんですよ。でも今最近は結構もう一軒家で密集してても、音とか気にせずにやってる人、増えてはきてるんで。
うんうん。 あ、そうなんですか。へえ。
意外と増えてきてますね。
へえ。DIY やる人増えてきてるんですね。
DIY 増えてきてますよ。なんか家のなんか、へん増築とかも家で自分でやったりする人も、なんかいるんで。ま、でもそれが原因で雨漏りした人もいるんで。もやった方がいいとは言えないですけど。
ああ、そうなんだ。 ええ。<chuckles> すごい。 <laughs> 確かに。あでもなんか YouTube とかで時々見るかもしれないです。なんか DIY の動画とか、うん。けっこうあったんすよ。
はい。 あ。 そうですそうです。そういう人の情報を参考にして、あの、やっていくのは本当にいいと思います。
うんうん。 うーん。ええ。確かに。うんうんうんうん。
はい、なんで、ま、別荘としてそういうところを持つなら、あの、賃貸住みながらそういう一軒家を建てるのもありですし。
うんうん。 うんうん。
はい、あのま、一軒家ほんとに田舎で普通に買いたいんだったら、もうそこからなるべく動かないっていう決断をできる人だったらいいと思いますね。
うんうん。 ていううん。 <chuckles> 覚悟が大事ってことですね。
覚悟が大事ですね。はい。
<laughs> ありがとうございます。なんか私も家買うか、賃貸にするか、今後どうしていこうかなって、なんか頭の中でちょっと考えてたんですけど。なんか今日話しててクリアになった気がします。
いえ。 はい。 うん。 おお。 あ、ほんとですか。でもま、やっぱり大事なのは、なんかその自分のマインドとか。自分の職場の環境とか。仕事をどうしていくかとか。はい、いろいろあると思うんですけど、ま、一軒家はとにかくコストかかるんで。はい、色々考えた方がいいとは思います。
うん。 うん。 うんうん。 そうですね。うんうんうんうん。 うんうん。 うん。 わかりました。ありがとうございます。すごい参考になりました。
はい。